Ayun, magandang umaga po, kamusta po kayo?
Ah, magandang umaga din po, kam ah, ito naman po, ah, medyo nararamdaman na po ang init ng araw, kayo naman po, kamusta po?
Ayan, nakapag-almusal na po ba kayo? Eto okay naman po. <chuckles> Breakfast 'no, oh pareho po pala tayo. Ayan, maaga pa kasi po 'no?
Ah, hindi pa po, medyo busog pa po. Opo.
Ayan. Ayan may tanong ako sa iyo 'no, paano mo ipaglalaban ang tamang suweldo para sa trabaho mo? Ngayon 'no kailangan talaga ng trabaho ano, dahil 'yan 'yung pinakamahalagang parte ng buhay natin 'no. Ikaw ba?
Opo. Opo lalo po sa ed sa edad natin kailangan po talagang magtrabaho. Ano po para sa akin ay
Tama.
ano tinitingnan ko po muna 'yung workload, tapos 'yung job responsibility.
Hmm. Ayan. Hmm, tama.
Pa o tapos i i itutu itutugma ko po sa sahod, kung hindi po talaga makatarungan. Ang ginagawa ko po talaga minsan nag-re-request po ako ng salary increase sa supervisor ko, kasi ang hirap naman pong i-bypass ng, ano natin, eh, immediate supervisor, eh. Kasi baka mamaya sabihin nalang masyado tayong arogante, masyado tayong mayabang, ayun 'yung mga pinapaalam ko po muna talaga sa immediate supervisor, pag hindi naman po talaga pumayag sa ganong request ko puwede namang open naman po ako sa negosasyon. Tapos pag di po talaga na-grant, ako po talaga kapag di po talaga na-grant 'yung ano ko siyempre, bilang empleyado may karapatan naman po tayong mag-request, kasi siyem mag 'yong workload po hindi naman tugma sa sahod natin. Ang ginagawa ko po talaga, nag-re-resign po talaga ako, kasi may mahanap pa may mahanap may mahanap naman po talagang trabaho.
Hmm ayan. Ayun. Mm. Tama. Tama. Ayan, no? Totoo. Ayan. Oo. Tama, sang-ayon ako diyan. Ayan oo.

Ah, nakagawa ka ng maganda, sige, magpapa-pizza ako. Walang salary increase, ha. <chuckles> Yung mga ganyan sa ano
Pero yung pa-pizzang yun pero yung pa-pizzang yun, dadagdagan niya yung workload mo, ganun ang magiging resulta nun.
Ay, oo, ganun. Galing mo naman. Sige, mag-ano tayo mamaya, maghanda tayo.
Oo, mga mga ganun.
Hindi nag tayo? Oo, mga gano'ng bagay ano, ikaw ba?
Oo, mga ganun. Ano yun?
Pa'no mo malalaman kung ang suweldo mo ay patas o hindi kumpara sa iba na sa industriya?
Ako kasi sa industriya na inaanuhan ko ngayon, medyo ano, medyo mababa. Kasi 'di kami napapansin. 'Di 'di 'di talaga napapansin yung industriya namin.
Mm. Ang natatanggap? Mhm. Hmm.
Siyempre ano, nakaka-ano lang. Kaya ako, nag-shift na din ako sa ibang ano, sa ibang industriya kasi mas malaki yung pasahod. Mas na-a-appreciate yung trabaho mo. Hindi katulad sa propesyon na tinapos ko, talagang sobrang baba ng suweldo. Tapos 'di pa kami na-a-appreciate, overload pa sa trabaho. Kaya ayun, napagdesisyonan ko lumipat sa ibang industriya, pero medyo malapit naman dun sa propesyon ko. Kaya kaya madali din akong nakapag-ano, nakapag-transition sa gano'ng ano, sa bago kong industriyang pinasukan ngayon.
Pahiya Anong Overload pa. Ayan, oh. Mhm. Ishon O. Tama. Mhm. Alam mo minsan, 'di ba parang hindi naman din kasi 'yan oo, aminin natin sa suweldo 'no, pero aanuhin mo nga yung sobrang laki namang suweldo, parang kung puro stress naman 'no. Parang ang gulo-gulo nung pinapasukan mo. Parang ang hirap kasi balansehin ng gano'n. Kung kakayanin ba ng mental health mo, ng sarili mo, o kung ano pa man, 'di ba? Emosyon mo, na gano'n, 'di ba? Parang minsan, mapapaisip ka, tama ba yung natanggap kong mga stress, 'di ba? Ang laki kara ng suweldo ko pero gan'to naman yung pinapasukan. Oo, naaanuhan ko, pero parang naaapektuhan din ako. Kaya minsan parang, tama lang yung sapat, 'di ba? Pero at least maganda yung pakikipag-ugnayan mo sa mga trabaho mo, 'di ba? Tsaka minsan, 'di ba, parang kapag, "Uy, nag-apply ako dito, oh." Ah, tapos sabihin sa'yo, "Ay, naku, 'wag ka diyan. Hindi maganda diyan kasi hindi 'yan ano, hindi 'yan naghuhulog sa mga kinakaltas sa'yo," 'di ba? Magugulat ka 'pag in-inc tinanong mo dun sa ano mo, "Hala, walang hulog, pero ba't kinakaltasan ako sa sahod ko?" 'Di ba parang yun yung isa sa mga red flag dapat na hindi mo binabalewala. Kasi siyempre, in the long run, 'di ba? Ikaw rin ang mamomroblema pagdating ng panahon. Dahil yung mga pinaghihirapan mo, parang walang pinapupuntahan o pinatutunguhan.
Oo. Oo. Oo. O, totoo yun.